Hey, wie sieht denn bei dir so 'ne ganz klassische Morgenroutine eigentlich mal aus, so ganz ehrlich mal? <chuckles>
Mhm, da bin ich gerne ganz ehrlich, ich bin ja richtig stolz auf meine Morgenroutine, <chuckles> so weitestgehend zumindest. Ähm, da muss ich gleich da dazu sagen, der allererste Schritt am Morgen, das wahrscheinlich der, wo ich am wenigsten stolz drauf bin. Das ist so direkt der M Marsch zur Kaffeemaschine, ähm, und dann, äh ja, mache ich mir erst mal 'n Kaffee und dann, ähm, gehe ich mit dem Kaffee raus in den Garten, ähm, eigentlich auch im Winter. Also, hier in Portugal haben wir meistens schönes Wetter. Wenn's regnet, dann schaffe ich's bis zur Terrasse, ne, dann bin ich noch überdacht, aber ich gehe gerne früh als erstes Mal raus und und ja schnupper so 'n bisschen hier die Morgenluft und gucke so 'n bisschen der Natur beim Aufwachen zu. Hm
Wow, okay. Uh. Schön. Mhm, um wie viel Uhr ist das dann so, dass du dann so da draußen bist?
Gegen 7:00 ist das meistens. 6:30, 7, je nachdem, ne, im Sommer ist es dann
Gegen 7:00, ja. Und wann klingelt dein Wecker oder klingelt der gar nicht? Du stehst einfach schon routiniert auf.
Ja, ich stehe tatsächlich einfach auf also ich habe es mir ähm, ich habe zwar noch 'n Wecker, der ist, ähm, außerhalb meines Schlafzimmers, äh, positioniert über Nacht das Handy, ähm, und das habe ich dann so laut an, dass es mich im Notfall auch ähm, ja, würde ich das auch hören. Ich habe auch eher 'n leichten Schlaf, aber ich kann mich echt gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal auf 'n Wecker aufgewacht bin. Ich stell mir den nur, damit halt die Kinder nicht zu spät ausm Haus kommen, aber, ähm, das ist hier auch alles 'n bisschen später. Also, unser Sohn, der muss erst um 9:30 in der Schule sein und bei der Tochter ist es im Kindergarten eh flexibel also, da ist es morgens schon echt sehr entspannt, ne? Also, das heißt, mein Wecker, der steht auf 8:30, das ist dann wirklich das, wo wo wir allersch al wo ich allerspätestens aufstehen müsste, aber dazu kommt's nie also da ist auch dann sonst irgendwie sind die Kinder auch schon früher wach eigentlich, ja.
Wow. Mhm. Ja. Mhm. <snorts> Ja, und da sind die eigentlich so der Wecker für dich, ne? <chuckles>
Genau beziehungsweise das ja, ich bin eigentlich schon immer als 1. wach. Also, ich hab mir das so angewöhnt, so nach und nach, dass ich irgendwie echt, ähm, auch frühzeitig ins Bett gehe, früh genug ins Bett gehe, weil ich auch viel Schlaf brauche, ähm, um sicherzustellen, dass ich morgens diese Zeit für mich habe, weil die ist mir echt heilig.
Mhm. Und wenn du sagst, es fängt dann so mit 'nem Kaffee an, äh, ist es so 'ne Siebträgermaschine, 'n Vollautomat oder ganz klassisch irgendwie Filterkaffee, den man so aufgießen muss?
Mhm. Ja, ne, das ist schon so 'ne ganz ganz tolle Espressomaschine, das ist eigentlich so 'ne Gastromaschine. Ähm, mein mein Mann, der hat ganz viele Jahre in der Gastro gearbeitet und dann habe ich mich da in so 'ne Maschine verliebt, in so 'n also, ist schon auch für den ne, ist jetzt nicht so 'n riesen so 'n riesen Barista-Teil. Aber ist schon halt, ähm, ja, so wo du wo du oben quasi die Bohnen reinmachst und dann, äh, kannst du auch den Mahlgrad einstellen und dann, ähm, kannst du beobachten, wie der Druck hochgeht ne, mit so 'nem Zeiger. Ähm, also, ist auch einfach 'ne ist 'ne schicke Espressomaschine und macht halt auch echt richtig guten Kaffee, das ist halt das Problem. <giggles>
Wow. Mhm. Mhm. Glaube ich, ja. Von welcher Marke ist die?
Äh, was ist das jetzt? Äh, Sage, ich weiß gar nicht, s sagt man das Sage oder Sage ich weiß gar nicht. Wir hatten aber zuvor eins zu eins die gleiche Maschine und die war von GASTROBACK.
Ah ja. Weißt grad auch nicht genau? Mhm.
Aber wirklich die gleiche Maschine. Also, ich glaube, die werden dann zum Teil ähm, ich meine, dass die in Italien hergestellt werden und ich glaube, die werden dann je nach wir hatten die GASTROBACK hatten wir in Dänemark gekauft, die Sage in Holland. Ähm, ich glaube, das sind dann einfach die die Ver Vertriebspartner andere äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es ist wirklich eins zu eins die gleiche Maschine. Genau.
Okay. Mhm. Und das heißt, du beherrscht so das, äh, Kaffeehandwerk oder ist es dann eher dein, äh, Partner, der dir dann so richtig guten Kaffee macht?
Ach, ich denke, ich kriege das so für meinen Geschmack kriege ich das gut genug hin, ne? Ähm, wir haben das ja wir n nutzen ja immer die gleichen Kaffeebohnen und, ähm, da haben wir dann irgendwann so, ja, rausgefunden, auf welchen Mahlgrad müssen wir das einstellen, damit dann halt, äh, der Druck im optimalen Bereich ist nachher, ne? Ähm, und und so ist die Einstellung jetzt irgendwie seit Jahren hat die sich nicht verändert, also ja, genau.
Ja. Mhm. Schön. Und dann stehst du da oder sitzt du, äh, mit deinem Kaffee da draußen und genießt ihn einfach. Hast du dabei dann noch, äh, 'nen Buch oder wirklich nur du und die Natur oder doch das Handy?
Mhm. Genau. Ne, Handy auf keinen Fall also, ähm, habe ich mir abgewöhnt. Ähm, ich bin also ich muss auch dazusagen, um jetzt nochmal, äh, mit meinem Kaffee-Schuldgefühl auch noch mal 'n bisschen umzugehen. Bevor ich den Kaffee trinke, trinke ich auch erst 'n Wasser mit Zitrone. Wir haben 'n Zitronenbaum im Garten, das heißt, da habe ich auch immer schöne, frische Zitronen am Start und, ähm, dann mache ich mir einfach nur so 'n bisschen Zitrone in lauwarmes Wasser. Ich ne, ich heize so 'n oder nehme 'nen Wasserkocher und dann mische ich das mit kaltem Wasser, ähm, sodass es so lauwarm wird, damit ich halt wenigstens erst mal ordentlich, äh, bisschen Wasser getrunken habe, bevor ich jetzt den Kaffee reinkippe. Und ja, dann gehe ich mit dem Kaffee raus, ganz gerne barfuß auf die Wiese, ne? Ähm, jetzt grad so im Winter dann eher wieder ist es mir dann zu kalt an den Füßen, dann mache ich das dann eher nicht. Dann atme ich einfach, nehme ich 'n paar tiefe Atemzüge und ich lasse mich dann einfach so 'n bisschen das ist nicht länger als 5 Minuten, wo ich da draußen bin, ne? Ich gehe dann irgendwie entweder
Mhm. <laughs> Wow. Mhm. Gut, ja. Mhm.
geht grad irgendwie so 'nen Vogelkonzert ab, wenn die Vögel gerade aufwachen oder ich kann Sonnenaufgang beobachten je nach Jahreszeit. Ähm, also ich ich gucke dann einfach so: Was was hat der Tag heute so für mich zu bieten?
Wow, dass du das echt so einrichten kannst, morgens so in diese Ruhe so zu gehen, finde ich richtig stark. Also viele Leute sagen ja: „Ah, ich habe ja keine Zeit dafür“, aber ich glaube, das ist eher 'ne Frage von: „Was ist meine Priorität?“ Und du siehst das Ganze als Priorität an. Wunderbar.
Mhm. Ja. Ja. Es ist auf jeden Fall 'ne Frage der Priorität, wobei ich auch sagen muss, ähm, da kommt mir natürlich das portugiesische Timing sowie Schul äh, Schulstart und so schon entgegen, ne? Also, ich kenne das jetzt auch von Familie in Deutschland, da müssen die Kinder irgendwie um 7:15 wirklich ausm Haus, damit sie dann pünktlich um 8:00 in der Schule sind oder sogar 7:45 geht das ja teilweise los. Das ist dann schon was anderes. Also ich weiß nicht, ob ich quasi ob das meinem Biorhythmus entsprechen würde, dass ich dann halt irgendwie statt um 7:00 irgendwie oder um 7:30, dass ich dann irgendwie um 5:00 aufstehe, ne oder oder so? Das ist halt das macht's halt schon macht's mir leichter auf jeden Fall, ne? Ja.
Okay. Mhm. Ja. Okay. Und wie lange verweilst du dann erst mal da draußen? Ne, du hast ja gesagt, ungefähr um 7:00 begibst du dich dann nach draußen. Wie lange bist du dort?
Mhm. Also, ich bin meistens gegen, ne also um 7:00 so stehe ich auf, spätestens, manchmal ist es auch um 6:30 und dann, äh ja, gehe ich erst mal in die Küche, dann mein Wasser, dann mein äh, meinen Kaffee machen, dann gehe ich irgendwie zuvor wahrscheinlich auch noch mal auf Toilette und bis ich dann draußen bin und dann wieder zurück, ist es aber ist eigentlich ne Viertelstunde maximal rum und dann habe ich immer noch Zeit für mich und dann, ähm, kommt Teil 2 der Routine, da geht's dann auf die Yogamatte.
Ach so, ja. Mhm. Okay und die Yogamatte ist schon da ausgebreitet, äh, für dich oder musst du die erstmal auspacken?
Die mache ich tatsächlich schon am Vorabend lege ich die schon ich hab im Schlafzimmer relativ viel Platz und, ähm, das mache ich mir schon am Vorabend schön, dass ich die dann hinlege, damit ich's auch am nächsten Morgen ja nicht vergesse. Nein, also ich ha das hat sich jetzt wirklich so so eingebürgert, dass ich das dann das mache ich einfach am Vorabend, mache ich mir da schon so 'ne schöne Ecke mit meiner Yogamatte, so 'n kleinen Sitzkissen
Mhm. <giggles> Im Schlafzimmer sagst du? Okay.
im Schlafzimmer, genau, und da kommt dann auch mein ähm, so 'n Journal lege ich da immer noch bereit, ne, weil ich auch manchmal ganz gerne o morgens so meine Gedanken aufschreibe und während ich draußen bin, äh, mache ich das Fenster im Schlafzimmer auf, dann lüfte ich durch, ne? Und ähm, genau und dann komme ich zurück und dann mache ich je nachdem, je nachde also auch so je nach Energie ehrlich gesagt, ne, wi wi wie viel Energie ich habe, macht's kann ich schon mal manchmal auch gerne so 'ne aktivere Einheit machen, wo ich dann wirklich auch so 'n bisschen Kardio mache, so irgendwie ganz viele Sonnengrüße hintereinander oder sowas oder aber grad im Winter wird's auch öfters dann so 'n bisschen, ja, ruhiger, sage ich mal, ja.
Mhm. Ja. Und dein Partner bringt deine Morgenroutine nicht durcheinander? Also der steht ja auch irgendwann auf und macht sein Ding, oder?
Ja, dazu muss ich sagen, dadurch, dass ich 'n sehr leichten Schlaf habe, haben wir schlafen wir schon seit Jahren nicht mehr im gleichen Schlafzimmer. Das heißt, ich störe ihn da nicht, wenn ich aufstehe und, ähm, er schläft auch also er hat 'n ganz anderen Rhythmus als ich. Ich gehe wesentlich früher ins Bett als er und, ähm, stehe dann auch wesentlich früher auf als er. Also, er ist dann eher so jemand, der dann mit den Kindern zusammen dann irgendwann aus dem Bett kriecht. <chuckles> Genau.
Ah ja, mhm. <chuckles> Schön, ja. Ja, krass, dass ihr euch da so absprechen konntet, ne? Also, für viele Leute wär das echt so 'ne Herausforderung, äh, nicht irgendwie gemeinsam einschlafen zu können, vielleicht auch den Tag zu starten. Und für euch ist das anscheinend nicht so 'n großes Thema oder war das auch mal anders?
Mhm. Mhm. Hm, ich glaube, das war schon von Anfang an so, dass wir irgendwie so 'n bisschen festgestellt haben, dass wir 'n anderen Biorhythmus haben, also er <clears throat> Entschuldigung er tankt eher am Abend auf. Also er braucht so 'n bisschen diese Zeit für sich alleine am Abend und ich brauche die eher am Morgen. Aber dadurch, dass wir beide freiberuflich tätig sind, ähm, ist bei uns das sowieso also wir müssen sehr flexibel sein in unserem Alltag, sage ich mal so, je nachdem, was wie bei ihm die Auftragslage ist und bei mir und, ähm, dadurch, dass wir aber dann auch keine fixen Arbeitszeiten haben, wie ist jetzt so, dass wir das jetzt einer von uns ins Büro müsste oder so, haben wir eigentlich auch so viel Zeit zusammen, tagsüber, ne, dass wir immer wieder auch spontan sagen: „Hey komm, lass uns heute mal essen oder lass uns mal zum Strand fahren.“ Nicht ständig, aber es ich sage mal so, für uns hat sich das so ganz gut, äh, eingespielt. Also, ich ich glaube, weder mir noch ihm fehlt da jetzt irgendwie was an an Zweisamkeit oder so, ne? Es ist vielleicht nicht so das Klassische, dass man quasi abends und morgens die Zeit zusammen hat, aber, ähm ja, wir verbringen eigentlich schon auch gerne und und und viel Zeit miteinander, ja.
Mhm. Ja. Mhm. Genau. Schön, ja doch. Und ich finde cool, dass du auch so deine Morgenroutine hast und die auch so durchziehst. Äh, hat sich hat sich diese Morgenroutine über Jahre hinweg, sage ich mal, entwickelt oder ist das so 'ne Sache, die du a von Anfang an schon irgendwie gecheckt hast, dass du ganz viel Zeit für dich irgendwie brauchst, auch mit Yoga oder war das auch mal 'ne Zeit lang anders?
Ja, ja. Mhm. Das war tatsächlich mal anders. Also, ich glaube, mir war das schon sehr, sehr lange bewusst, dass ich das brauche. Also, das fängt schon damit an, dass ich zum Beispiel, ähm, zum Studium ähm, da ziehen ja viele in WGs und so, ne? Das wäre für mich überhaupt nicht infrage gekommen, also weil ich schon echt auch so meinen Freiraum brauche und dann auch so, als ich angefangen habe, ähm ja, so, äh eben in die Arbeitswelt einzutauchen. Also, ich war auch 10 Jahre knapp angestellt, ähm, in verschiedenen Jobs, und da habe ich schon auch immer so gemerkt: „Ich ich brauche schon so 'ne Routine tut mir gut, so 'n fixer Tagesablauf“, aber, ähm, als ich angestellt war, hat sich ja sehr viel, ähm also 'n großer Teil des Tages hat sich ja quasi an der Arbeit orientiert, an den Arbeitszeiten, ne? Ähm, und das hat mir dann schon 'ne gewisse Struktur gegeben, und als ich dann quasi so ausgestiegen bin aus dieser Welt und dann in die Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich gemerkt: „Hm, ich muss mir da schon selber irgendwie so 'ne Routine auch geben, weil mir das wichtig ist“, so einfach für meinen für meinen ja ich, das das das hat irgendwie was mit Sicherheitsgefühl, glaube ich, zu tun, so 'ne Routine zu haben. Hm, das war so die 1. Phase, wo ich da echt aktiv mehr dafür tun musste, dass ich 'ne Routine habe, weil ich ja von außen keine bekommen habe.
Ja. Mhm. Mhm. Ja. Richtig.
Und dann kamen natürlich irgendwann die Kinder ins Spiel, die haben natürlich dann auch alles noch mal komplett durcheinander gehauen.
<chuckles> Bevor wir vielleicht zu den Kindern kommen. Wie lange hat es so gedauert, bis du dann deine Routine entwickelt hast in der Selbstständigkeit?
Ja. Mhm. Ähm, das hat schon gedauert, und ich glaube, das hat auch gewechselt, ne? Also, ich glaube, anfangs hatte ich die gar nicht so ,und ich glaube es hat dann auch hat 'n Weilchen gedauert, bis ich erst mal gemerkt habe, dass mir sowas guttun würde. Also, ich glaube, ich war da so 'ne Zeit lang so 'n bisschen lost irgendwie, ne, oder hab mich dann in irgendwelchen Dingen in irgendwelchen kleinen Projekten verloren, einfach um irgendwie
Ah ja.
an irgendwas festhalten zu können. Aber ich glaube, ich habe gar nicht ganz verstanden, nach was suche ich hier eigentlich, oder was versuche ich hier zu machen. Das war dann so das ging so Richtung Micro Managing dann schon fast, dass ich quasi dann, ähm, vielleicht auch den Alltag meines Mannes versucht habe, irgendwie zu strukturieren und habe das dann wirklich erst viele Jahre später gemerkt, warum ich das eigentlich gemacht habe, dass das irgendwie so dieses Suchen nach irgend 'ner Art von Struktur war. Mhm.
Genau. Mhm. Spannend, ja.
Und dann bin ich irgendwie so durch Zufall, glaube ich, schon fast da war dann so das war so Coronazeit, da war dann so viel ähm, da da glaube ich, äh, war so dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching war dann irgendwie so 'n war voll der Boom, ja. Und da habe ich mir dann irgendwie so ziemlich viel Inspiration geholt von außen und habe dann irgendwie auch einiges ausprobiert, musste dann auch erst mal verstehen: „Ne, nur weil das jetzt irgendein Coach sagt, heißt das nicht, dass das für dich das Richtige ist,“ ne? Ähm, also, ich musste dann so nach und nach so mein Ding finden. Ich habe auch so zum Beispiel Meditation lange ausprobiert, habe gemerkt, das ist nicht so meins, ähm, beziehungsweise das kommt immer so 'n bisschen auf die Definition an. Also für mich ist zum Beispiel ähm, Yoga, je nach Stil, kann das 'ne Art von aktiver Meditation auch tatsächlich sein. Und, ähm, ja, ich ich habe da irgendwie so 'n bisschen hingefunden und ich glaube auch, so 'ne Routine ist nie in Stein gemeißelt. Also, ich denke, das darf sich auch immer mal wieder ändern.
Echt so 'n Boom gekriegt, ja. Mhm. Ja, ich glaube Voll, auf jeden Fall. Doch. Mhm. Ja es und es äh, ich habe das auch so erlebt, ne? In dieser Zeit, wurde dann gesagt: „Hier, dieser, äh, krasse Typ hat irgendwie um 4:00 al seinen Tag angefangen und dann macht der Sport und dies und jenes“, und man vergleicht sich damit und merkt: „Ja, ich drücke erst mal dreimal auf Snooze, so.“ <chuckles> Ja und, äh, ja
Ja, ja. Ja. Mhm. Ja, genau. Und man fühlt sich dann irgendwie schlecht vielleicht, wenn man's nicht hinbekommt, aber es ist halt voll persönlich eigentlich so, was einem selbst liegt, was man auch braucht, vielleicht auch je nach Lebensphase, ne?
Voll. Ja. Was hat dir geholfen, da ehrlich zu dir selbst zu sein und das auch anders zu machen, wie's vielleicht vorgestellt wurde und auch nach Rückschlägen wieder aufzustehen?
Ich glaube, ed mir ist irgendwann ist mir so 'n Licht aufgegangen, weil es dann a äh es gab so viele Kontroverse dann irgendwie, manchmal kontroverse Meinungen irgendwie auch im Netz, auch unter diesen Coaches, dass die einen gesagt haben, so, die schwören auf die Morgenroutine und die anderen sagen so: „Bullshit, es hä es es steht und fällt alles mit der Abendroutine“, und, ähm
Mhm. <giggles>
irgendwie so so einige Sachen, die mal vorgeschlagen wurden, die wurden dann 2 Jahre später wieder quasi in in Grund und Boden geredet und dann ist mir mal irgendwie so aufgefallen, so: „Hm, vielleicht musst du das gar nicht alles so glauben“, und ich hatte dann schon auch irgendwie für mich gemerkt, dass einfach manche Sachen mir guttun und andere nicht und, ähm
Ja.
ich glaube, ja, so Auslöser war so, dass dass dass ich so Widersprüche entdeckt habe, so in dem, was eigentlich so erzählt wird und mir dann eigentlich die Erlaubnis gegeben habe, dann einfach meinen eigenen Weg zu finden, ja.
Cool und ich finde auch, dass deine Morgenroutine, wie so geschildert hast, auch Leute eher inspirieren und ermutigen soll, ihr eigenes Ding so zu finden. Und, äh, damit sage ich vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut, mit dir Zeit zu verbringen und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Absolut, ja. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Danke, tschüss.